E pensi che i nonni di una volta, magari addirittura i tuoi, v arrivando a vedere quella che è la situazione attuale, c'è qualcosa che apprezzerebbero particolarmente di tutto quello che è cambiato o è qualcosa che invece ripudierebbero con tutti loro stessi?
Mah, guarda, secondo me se i miei nonni fossero ancora in vita e vedrebbero la televisione di oggi probabilmente non sarebbero molto contenti ecco, sicuramente. Eh direi sì, sì, sì, diciamo troppe situazioni colorite, probabilmente troppa volgarità anche nel parlare, ehm, probabilmente troppo giovani a lo dal loro punto di vista sbandati, ehm, quindi sicuramente non sarebbero contenti di guardare quello che oggi è la nostra società. Certo son d'accordo.
Eh beh quella è peggiorata molto. Mh. Sì è vero sì. Una situazione un po' catastrofica, è vero. E invece qualcosa di positivo?
Poi indubbiamente sarebbero felici di vedere i loro pronipoti sicuramente e probabilmente di vedere anche l'evoluzione, ehm, <tsk> lavorativa del paese. È vero che magari a oggi non è una situazione favorevole, però l'evoluzione c'è stata ed è stata positiva negli ultimi 30 anni senza dubbio.
Mh-mh. È vero, indubbiamente. Bene, questa questa conversazione per me è stata illuminante, mi ha aiutato molto. Devo ringraziarti e augurarti una buona giornata.
Mi fa molto piacere, a presto e a risentirci.